Nói ngày nào thì mình cũng hông tới mức ngày nào nhưng mà, kiểu như, mình mà có thời gian nè, à, thì tầm đâu đó khoảng là 1-2 ngày thì cũng lên để nói chuyện rồi, à, ừm, rèn luyện cũng như là giả xả stress ở trên đó. <laughs>
<laughs> Ôi! Cái cách đó quá là hay luôn rồi chứ! Thay vì học chi qua giấy qua kiến thức không thì qua lý thuyết không á thì bạn còn thực hanh nữa. Vậy thì ngoài cái cách thực hành này ra á, bạn còn cách nào nữa để mà cho bạn học được tốt như vậy trong thời gian ngắn như vậy hông?
2 cái cách mà nói chung là hồi xưa xửa xừa xưa mình đã sử dụng rồi, ơ, thì đó là cái cách mà mình xem phim Trung, phim phim cổ trang của của Trung Quốc ngày xưa á bạn.
À ha. Cái này cũng hay nữa nè, là cũng một dạng thực hành nữa, đúng hông bạn?
Ừ. Mình thấy á nha cái việc mà mình, à, luyện coi phim á, thì mình nghe cái khả năng nghe của mình lên rất nhanh. Rồi, ờ, song song với đó là cái việc mình lên trên internet mình gặp người lạ, đặc biệt là người bản xứ để mình nói chuyện á, thì cái khả năng nói của mình nó lại luyện nó lại nhanh hơn nữa. <laughs>
Đồng ý luôn. Thế thì còn gì bằng nữa, một cái là để bạn luyện nghe nè, còn một cái là để bạn luyện nói, đúng hông?
Đúng rồi! Đúng rồi, hoàn toàn là đúng luôn, và 2 cái đó nó bổ trợ cho nhau rất nhiều luôn.
Ừm. Vậy thì cái việc mà ừ, hỗ trợ cho nhau rất là tốt đó chứ. Vậy mà c bạn nói cái việc mà luyện nghe qua phim á thì ban đầu nó có khó lắm hông? Ừm, tại vì dù gì thì người bản xứ nói vẫn cái âm điệu cũng khác và nhanh hơn bình thường mà, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Ừm. Thời gian ban đầu mà lúc nào nó cũng sẽ có những cái vấn đề, đúng hông? Thậm chí là hông nghe hông nghe được cái gì luôn á, nhưng mà
Ờ, đúng rồi. <laughs> Vậy thì lúc đó bạn làm sao để, ừm, tật tập luyện từ từ vậy?
Ban đầu á thì mình sẽ, gọi là, xem 2 phụ đề, tức là vừa phụ đề Việt và vừa phụ đề Trung. Bên cạnh đó mình còn nghe nghe thêm cả, ơm, cái cái cái cách mà người ta nói luôn. Mình sẽ không nghe lồng tiếng nha, à mình nghe cái giọng thật. Ừ, đó. Nhiều khi nghe lồng
Ê, được đó! Hay đó! Ừm. Chắc chắn rồi, bạn đang học, ừm, tiếng Trung, đúng hông? Rồi. Mình hiểu.
nhiều khi nghe lòng tiếng cái riết á mình học mình mình xem riết mình mê rồi cái mình quên là mình đang học luôn. S <laughs>
Ờ. Quên đi cái, ừm, bạn đang tập trung để học, đúng hông? Vì bạn chỉ tập trung vào nội dung bộ phim thôi, đúng hông? Rồi. <chuckles>
Đúng rồi. Ừ.